Aduh, nah, setelah kejadian itu apakah, Mas, eee, memutuskan menjaga jarak? Atau benar-benar putusin hubungan dengan si dia, teman yang itu? Atau masih biasa aja, sekarang gimana?
Atau berapa? Mmm. Mmm. Hmm. Hmm. Hmm, aku awalnya gak mau putusin hubungan, karena kan uangku masih dia, belum dibalikin gitu. Jadi mungkin kalo abis dibalikin barulah aku putusin. Ya, tapi ya sampai sekarang gak tau kenapa belum dibayar, padahal kan orang tuanya itu kan aku liat agak udah pulang dan kaya gitu kan. Enggak tau kenapa malah gak bayar ke aku. Tapi kalo kata temen-temen aku yang lain tuh mereka juga ini kan sering, eee, ngasih pinjem duit ke dia. Jadi dia i dia juga suka suka minjam ke temen-temen aku gitu loh, yang lainnya. Dan sama, juga belum dibayar, bahkan ada temen aku tuh, ada yang nyampe jutaan gitu, belum dibayar. Eee.
Oh, iya iya iya. <chuckles> Eh, udah pulang? Oh, iya iya iya. Aduh. Iya. Oh, ya ya, berarti Iya iya iya. Waduh, berarti mungkin memang karakter dan kebiasaan ya, mungkin bagus juga, eee, saran dan tindakan yang dari Mas mungkin nanti kalau setelah diganti mungkin jaga jarak aja, gitu kan, dengan teman seperti itu, iya iya iya, oke
Iya. Mhm. Iya. Iya, bagusnya gitu sih ya. Heeh, tapi kalau dari dari Kakak ada gak temen yang kayak gitu?